Hmm, totoo naman. Pero ano kasi ako eh, ako yung hindi ko hindi ko pa na-try 'yon, 'no, actually kasi, hindi ako mahilig ano eh, parang yung, parang kumausap or parang maging, parang magpa magpabibo, gano'n, sa mga ano ko. Kasi yung mga bagay kasi na 'yon, ala naniniwala ako na yung promotion, sila dapat yung unang makaano niyan eh, maka magsabi or parang maka-notice ba, sa'yo na, hindi mo kailangang ano 'yon oo, hindi mo kailangang
Mhm. Mm, okey. Though, napansin ka na nila eh, kasi nakita na nila nam kaya mo. So, kaya ka nila nilagay diyan, sa pagiging train trainor. So, ah, siguro feeling ko napansin ka naman na nila, siguro kailangan mo lang, um, kunin kung ano yung due para sa'yo. Kasi ginagawa mo naman yung best mo diyan sa dis sa pagiging trainor siyempre, 'di ba? Parang i-reward ka rin naman i-reward ka rin naman nila ng sahod na aakma din naman sa ginagawa mo.
Oo. Mm, oo naman. Kumbaga ano, 'yon nga, parang, napansin nga nila ako pero siguro hanggang do'n lang kasi hindi hindi talaga ako igun yung tinatanong mo kung, puwede kong sabihin sa OM, gano'n, wala hindi ko sinasabi kasi, hindi naman ako parang gano'n kadesperado, 'no? Oo, nag-aano ako, parang naghahangad ako na, um, maano yung posisyon ko, pero hindi naman to the point na parang, ako pa yung mismo na mag-me-mention or magsasabi do'n sa mga higher-ups ko.
So mm. Hmm. Hmm, okey, pero, mm, tingin ko hindi naman 'yon pagiging desperado, paghingi lang talaga 'yon ng talagang para sa'yo. Kasi, nilagay ka nila sa posisyon na yan, hindi nila binago yung job description mo, pati yung salary mo. 'Di ba, parang gagamitin nila yung skills mo, gagamitin nila yung kakayahan mo, for free, 'di ba, parang ang pampalubag-loob lang nila sa'yo eh, babawasan nila na, yung quota mo, 'di ba? So, parang gano'n din eh, 'di ba, mapapagod ka mag-train, hindi madaling mag-train, 'di ba? Mag-ha-handle ka ng mga new employees, so, hindi madali 'yon. So, might as well, reward you sad sa mga ski or sa mga, um, input na binigay mo, eh, iakyat mo na, wa might as well, hindi naman 'yon pagiging bida-bida, 'di ba, ah, parang kinukuha mo lang talaga kung ano yung sa'yo.
Oo. Oo.